Ừm, đúng, đúng, đúng, đúng. Mình mình mình
Ừ, nếu mà ông xem nhiều quá rồi ấy là ông phải cài cái giới hạn. Tôi hông biết nữa, mà tôi nghe mọi người bảo là có thể cài giới hạn được ấy ông.
À há. Ờ, có có nha, mình nghĩ là có đấy. Thực ra thì mình, ờ, mình dùng điện thoại mình thì cứ, ơ, cứ hết 1 tuần, tức là khoảng vào tháng thứ tầm thứ Hai mỗi tuần ấy, thì nó sẽ gửi cho mình một cái thông báo, gọi là, thời gian, ơ, sử dụng on screen của điện thoại. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đấy. Thì xong rồi nó sẽ liệt kê là, ờ, ứng dụng ờ, mỗi một ứng dụng thì mình dùng khoảng bao tiếng. Đó. Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy.
Ừm. Ừm. Sử dụng điện thoại, đúng rồi. Ừm, app nào đúng rồi. Ông ông cài giới hạn đi, ví dụ bây giờ TikTok ông chỉ xem 2 tiếng 1 ngày thôi, ví dụ như ông xem quá 2 tiếng điện thoại, ông sẽ nó tự báo lên là bạn đã xem TikTok quá 2 tiếng rồi, là ông biết ông xem đủ rồi đó ông tắt đi.
Ờ, đúng, đúng, đúng, đúng. Mình nghĩ cái đấy hay đấy, tại vì nhiều nhiều khi mình xem mình cứ, kiểu, thả, <laughs> cứ thả thả xích ra ấy, để xem nó cứ cứ liên tục, liên tục, liên tục xong vèo một cái là
Facebook, ừ. Đúng. Mà thật sự xem bị nghiện thật mà, xem là bị nghiện thật luôn ấy, tức là cứ dính mắt vào thôi. Và ông ấy, một cái nữa là tức là nếu mà ông xem nhiều như vậy á, nó sẽ làm cho cái thần kinh của ông ấy, nó vần quen với cái việc xem video ngắn 30 giây á. Mai mốt ông không có xem cái gì dài hơn 30 giây được đâu nha.
À há. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cảm cảm giác là khi mà, kiểu, đã quen với cái việc là xem những cái, ưm, những cái nội dung ở trên TikTok ấy, ờ, xong rồi xong rồi xem những cái nội dung khác là mình cả ờ, bị mất kiến nhẫn. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, bị mất kiên nhẫn, <laughs> xong không thể xem nốt được, đấy, xong cứ thoát ra ngoài, đấy, kiểu như thế. Đó, công nhận, công nhận.
Ừ. Ừm. Ngắn ngắn ấy. Xem cái gì dài, đúng hông? Cái gì mà nó dài hơn ấy, bị khó chịu. Ưm, ừm. Đúng rồi. Nên là cái này là có bác sĩ và khoa học nghiên cứu rồi đấy ông, nên là họ đang cảnh báo là không nên cho trẻ em xem á. Tại vì con nít mà nó xem cái đấy nó sẽ bị ảnh hưởng vô não bộ, và khi mà nó lớn lên là nó bị như vậy luôn ấy.
À há. Đúng, đúng, đúng.
Ừ, nó rất là hại cho trẻ em, tức là theo tôi biết là ở YouTube á, nó có một cái kênh riêng là YouTube Kids luôn.

Đúng, đúng, đúng, mình nghĩ cách đấy cũng cũng hay đấy. Khi mà chúng ta cố gắng, gọi là, để cái điện thoại ra chỗ khác, đúng không? Và tìm những cái việc, à, quan trọng hơn như, kiểu, ờ, thú vị hơn như, kiểu, đi ra ngoài, à, tập thể dục, thể thao này, mình nghĩ mình nghĩ là như thế nó cũng sẽ giúp rất là nhiều đấy.
Ờ. Đấy. Đúng rồi. Ừm, ừm. Chính xác. Tức là bây giờ ông đang có quá nhiều năng lượng dư thừa mà ông đang dành nó cho mạng xã hội, tức là ông dành hết tất cả năng lượng của ông để ông chơi lên mạng xã hội. Bây giờ ông bỏ cái năng lượng nó qua tập thể dục đi, bây giờ ông đi chạy bộ hay là ông tập gym gì đấy, ông làm hít đất, ông làm cái gì đấy. Nói chung là ông bỏ mạng xã hội ra đi, thì ông sẽ thấy ông khỏe hơn rất là nhiều.
Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Hoàn toàn đồng ý nha. Mình nghĩ là chúng ta nên, gọi là, thay thế, a, cái hoạt động dùng mạng xã hội bằng những hoạt động, ừm, có ý nghĩa như là chúng ta vừa nhắc đến, đúng không? Hoặc tập thể dục, thể thao này, ra ngoài chạm cỏ, hít đất này, tương tác mọi người.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Tương tác với mọi người, tức là tương tác trực tiếp, chứ hông có phải là tương tác trên mạng xã hội là đi like hay là đi share bài đâu nha, tương tác trực tiếp, ừm, nói chuyện ngoài đời luôn ấy, chứ hông phải là ngồi chat, chat, chat, chat, nhắn tin.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, hoàn toàn chính xác, cực kỳ đồng ý luôn.
Ấy, cái đấy sẽ có ích có ích hơn cho ông rất là nhiều và từ từ ông sẽ bớt nghiện lại, ông sẽ cảm thấy là, ừ, không có mạng xã hội ông vẫn sống tốt.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình nghĩ là chúng ta, mỗi người mỗi một cư dân mạng xã hội, đúng không? Nó nó tạo ra một cái khoảng cách như, gọi là, kỹ thuật số, gọi là, cố gắng thiết kế ra một cái chỗ nào mà chúng ta có thể, à, làm những hoạt động mà không nhất thiết phải lúc nào cũng động đến điện thoại này, chẳng hạn như thế. Đó. Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Tức là mình phải tạo cho mình một cái thói quen lành mạnh ấy ông, là từ từ mình sẽ bỏ được thôi. Tức là bây giờ ông phải tập từ từ đi, ví dụ giờ ông 7 ngày thì ông tập khoảng 3 ngày trước đi, rồi từ từ ông tập, ừm, cường độ nó cao lên nhá. Ừm.
Đúng rồi, đúng rồi. Tăng dần, tăng dần. Đúng đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Mình cũng cảm ơn bạn rất nhiều vì bạn đã dành thời gian trò chuyện với mình nha.
OK, ông. Bye bye ông.
Bye b